Ma di ma io adesso devo far 23 anni, ehm, ed è successo quando ne avevo 18 quindi, alla fine, neanche troppo tempo fa.
Ah, okay, no neanche okay, okay, okay, no, avevo frainteso allora. E beh, ehm, però appunto avevi già dentro questa cosa della brava ehm, cioè figliola che che pulisce, che vuole un certo livello di igiene di, mhmm
<chuckles> <chuckles> Sì, sì, tanto mia mamma comunque fin da quando ero piccolo mi aveva insegnato a fare tutto, cioè in casa io so fare qualsiasi cosa, mhmm, mi piace anche molto cucinare, quindi sono veramente indipendente al 100% e devo dire per fortuna, perché quando loro uscivano di casa io ne approfittavo per dare una bella sgrassata almeno al soggiorno, alla cucina, che erano gli angoli dove c'ero anch'io. Poi per le loro camere, il loro bagno non ci metto neanche piede perché era una roba, mamma mia, v veramente indecente.
E okay. Sì, sì, sì, sì. Eh, sì, no è spiacevole eh, co trovarsi in questa situazione in cui senti proprio una carenza di di igiene in un luogo sacro come la casa, che è il posto dove comunque dove
Eh però capisci come mhmm, come fai alla fine, ca loro dicono: "Casa nostra, regole nostre, tu qui sei ospite".
No, no, no, certo, no, no. Complicatissima come come situazione, cioè non avevi molte alternative o te ne andavi o ti facevi andare bene quella ehm, qu quel porcile. <chuckles>
No. Esa no, ma te dici bene, ma era veramente era veramente così. Cioè, io sono arrivata anche a farmi proprio la spesa da sola, non toccare neanche quello che mangiavan loro perché anche il frigo mi s sentivo proprio mi sapeva di sporco, quindi era proprio veramente per me che son così fissata con la pulizia era è stata una grande prova di forza.
Certo. Ascolta, ma tu sei una di quelle che quando parte e va in vacanza si porta l'a l'aspirapolvere dietro oppure no? Okay, okay. Va bene, allora
No, no, no, no, no. No anche perché tutte le volte che andiamo in vacanza c'è sempre la la signora che viene a pulire, quindi, e ehm, quello no.
Ah, okay, vi portate direttamente quindi la signora delle pulizie in vacanza? <chuckles> Okay. Ancora peggio del dell'aspirapolvere, cioè.
No, è solo Non esageriamo.
No, no, ovviamente scherzo. Comunque guarda, mi ha fatto molto piacere scoprire questo lato di te, ehm, e sapere appunto queste vicende familiari anche con con il babbo. Ehm, ti ringrazio per la chiacchierata e ti auguro un buon proseguimento di serata.